Natuto akong ano mahanap 'yung direksyon ng buhay ko, after nung malaking pagkabigo na 'yun.
Nice. Mm, 'dale ano bang pagkabigo 'yan? Saang parte ng buhay ba 'yan at parang medyo seryoso talaga tayo? Marugdugin to, go ready akong makinig. Kuwento mo 'yan.
Mm, mm. Mm, nahiya ako pero, nahiya. Pero ano, ah, January 'to, naghiwalay kami nung parang naging live-in partner ko.
<laughs> Bakit? Ilaban mo 'yan girl. Mm. Ay okay, mm.
So, talagang devastated ang lola mo 'yung parang talagang iyak ako nang iyak. Pero seryoso, ah, masakit siya kasi, hindi na tayo bumabata. Tapos 'di ba sa kultura natin parang, "Oh matanda ka na wala ka pa ring pamilya." 'Yong mga gano'ng atake.
Mm. Lahat talaga. Mm, pressure, yeah.
Ush Oo, ta's ang lola ko pa naman, eh, medyo close sila nung partner ko noon. Sabi ng lola ko, "Oh, 'yan na dapat ah." Kaya alam mo hanggang ngayon hindi ko kinikita 'yong lola ko eh.
Mm. Ay, 'yon pala 'yon.
Kasi ayoko mag-explain, tinatamad ako. Tapos 'yun, ayun, siya nga 'yun 'yun 'yung reason na feeling ko 'yun 'yung pinaka
Mm. Mahirap una 'yung pag ah okey, medyo medyo sensitibo nga at naintindihan ko din na nahiya ka nung una 'no kasi, siyempre ano 'yan pag-ibig 'yan eh, parang, lalo na nung nag live-in kayo 'no. Um, eh diyan sa diyan sa pagkabigo na 'yan, um ano 'yung pinaka, ah siguro aral na nakuha mo?
Mm. Oo. Mm.

Pero ano 'pag 'di ba sa sa relasyon di ako masyadong naka focus dun ngayon, at tsaka parang alam mo may nagcha-chat sa'kin, 'di ko bet.
Ay, hmm. Amihan mm.
Ayoko, eh, sabi, oo ta's yung basta alam mo yung mga old friends mo na mga yung mga dating alam mo na parang may something ka. Oo, nagcha-chat, pero hindi ako interesado so, ah, okey ganon, ganon lang yung message ko. Kasi alam mo yun hindi yun yung, hindi yun yung priority ko ngayon na makahanap ng, hello hindi ako makukuha sa chat.
Ang ganda eh, oo. <laughs> Ah, may history ayan 'yan. Oy true, nice hindi na basta-basta 'di ba, 'tsaka ang hirap mag move on ah, magastos 'di ba magastos, madaming ano 'tsaka ang hirap, maganda siguro yung talagang siyempre yung pinag pray mo, hi heal ka eh, 'di ba so, hineal ka ni hineal ka ni Lord eh, so kailangan protektahan mo din yung sarili mo. Eh, ito naman, sige medyo bigyan kita ng kapangyarihan 'no na balikan yung panahon na yun, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo um diyan sa nung pinagdadaanan mo yung masalimuot na breakup na yun?
Ewan ko. <chuckles> Hindi na. <giggles> Oo, magastos. Sobra. 'Di ba? Mm. Oo. Wow. Oo. Siguro kung makakausap ko yung sarili ko sasabihin ko sige umiyak ka lang, pero matuto ka ring tumahan kasi hindi naman magtatagal yung ganyang feeling, makakabangon ka rin, kasi alam mo lagi yung sinasabi yun "kunin mo na ako lord di ko na kaya", ganun ako yung ganun, mali talaga eh pa'no kung nakinig si Lord.
Mm. Mm. Nice. Ay naku mali, mali, mm. Oo, dios ko buti nalang yung pinag yung pinakinggan ni Lord yung i-heal ka niya, hindi yung kunin ka niya, mali yun.
Oo. Pa'no kung kinuha pala talaga ako eh di wala na. Tas ako parang sabi ko nga, sabi ko nga alam mo yung ang layo na ng narating ng alam mo ba yun parang sabi ko ang layo ng narating nitong ano, 'pag mo-move on ko.
True.